Oye, fíjate que, bueno, más que nada quería ver si a lo mejor me puedes dar un consejito, porque últimamente, pues si he estado batallando he estado batallando un poquito con todo lo relacionado al trabajo, y y como que no he tenido tiempo de darme unos descansitos, más o menos, porque, uy. Mira permítame, te cuento, eh, tengo hace más o menos unos 9 mesesitos que entré a trabajar, eh, entré a trabajar a una empresa que ya tenía rato que estaba tratando y no se me daba la oportunidad y todo eso. Y resulta que ahora sí que por cosas del destino de que tenía un amigo, que él tenía un conocido. Y ahora sí que empecé a platicar un poco un poco con esa persona. Ella me dijo de que: "Ah, okey, quieres entrar, que no sé qué". "Y yo pues sí, fíjate que estoy interesado". Me dice: "Sale, pásame tu currículum". Y se lo pasé y todo eso. Y me termino contando algo me dice que: "Oye, ¿sabes qué pasa? Es que cuando alguien va y deja los currículos a mi, allá a la empresa, es bien común que las mismas personas lo tiren a la basura", me dice. Ya le dije: "Ah, no no sé por qué no me sorprende mí México mágico", dije, pero bueno, parte de. El caso es que que que ya se me dio la oportunidad y he estado trabajando y todo eso. Pero sí se hizo como que un como que un trabajo un poquito medio demandante de que desde que inicio eh la jornada laboral, de que me tengo que aventar así seguidito estando en una, ahora sí que vendría siendo una una es un cuarto más que nada que es antiséptico porque trabajamos con varias cosas que necesitan, ahora sí que no no tiene que no tiene que ver como que virus externos ni ni bacterias. Y como que le batallo un poquito porque como estoy encerrado, estoy haciendo lo mismo todo en el momento y todo eso. Entonces me gustaría más que nada aprender a equilibrártelos un poquito para darme incluso unos descansitos y y todo eso, porque ya me estoy empezando a quemar, que apenas llevo 9 mesecitos y ahorita ya estoy como que en ese punto de que digo, de que: "Uy", como que ya me levanto por las mañanas y digo de que: "No hombre otra vez tengo que ir al trabajo, de que: "Ah, tengo que volver a hacer este tipo de cosas" y así. Y como que me estoy me estoy saturando, por eso de alguna forma. Y pues bueno, me gustaría ver si tú me puedes dar a lo mejor un consejito o algo, a lo mejor para aclarar un poco más la mente o aprender a sobrellevar un poquito mejor esto.
Ujú. Sí. Guau. Ujú. Ya. Claro, por supuesto, pues mira, la verdad es que es bastante comprensible que ya te estés cansando, que ya estés como con ganas de de a lo mejor renunciar, de, eh, n no sé, de de decir ya necesito un cambio, porque justamente, pues este, como así como me lo cuentas, este esquema de trabajo, pues no va a ser sostenible por mucho tiempo si no haces algunos ajustes, ¿no? Porque obviamente tú necesitas un descanso, todas las personas necesitan descansar, eh, y necesitas buscar el tiempo, porque si no, pues bueno, va a p va a pasar este círculo vicioso en el que cada día estés más cansado, cada día te cueste más trabajo ir a la oficina, eh, va a llegar un momento en que pues ya no lo quieras o ya no lo puedas hacer porque estés muy cansado. Entonces, para tratar de evitar llegar a ese punto, pues entonces quisiera darte como algunos consejitos de c de cosas de que que puedes hacer para, eh, pues, cambiar esta esta tendencia, ¿no? Pero antes de pasar a esa parte, me gustaría como entender un poco más. Dices que estás normalmente como en este cuarto antiséptico y básicamente ahí te la pasas toda tu jornada laboral. Cuéntame un poquito acerca de, qué es lo que haces y cómo cómo pintaría un día normal en tu en tu rutina.
Sí, claro. Pues, mira, eh, pues, ahora sí que me levanto a las 6 de la mañana, me doy un baño, termino comiendo algo, y ahora sí me alisto me voy para el trabajo. Eh, entro a las 7 de la mañana, y ahora sí que como yo vivo en un como que ranchito, ciudad, por decirlo de alguna forma, o sea, todo está bien cerquita aquí y termina siendo más que nada, así es, ya le tiro más que nada es un ranchito más que ciudad. Pero bueno, el caso es que yo trabajo con trabajo con una empresa que es de fármacos. El área donde yo estoy, eh, somos los encargados de hacer los antibiogramas. Entonces, realmente, eh, son pequeñas cajitas, que en esas cajitas se meten diferentes caldos, que esos caldos son nutritivos, que ayudan a que las bacterias que se inoculan ahí adentro, eh, que puedan crecer, eh, tienen que estar a 37 grados siempre. O sea, en pocas palabras, ahí donde yo estoy trabajando siempre está un una temperatura, pues, agradable. 37 grados es el esa es la temperatura normal del cuerpo humano. Eh, entonces, realmente yo ahí estoy, estoy ahí con la bata, estoy estiriando las diferentes muestras, inoculando las cosas y todo eso. Y poniendo también los discos de inhibición. Estos disquitos son antibióticos, tal cual, para donde te dice el rango de inhibición de cada bacteria. Entonces, eh, ahora sí que yo soy la única persona que está ahí. Sí me la paso cerrado hasta cierto punto, pero, por ejemplo, sí me dan chance como tengo que hacer unos cuantos, y ya ya agarré, más o menos, como que el tiempo que necesito para hacerlos, que vendría siendo los 200, eh, antibiogramas diarios, eh, hay veces que me los aviento en 2 horas y r como que todo el resto me de de tiempo como que me queda libre, pero tengo que seguir ahí en lo que termino eh esa parte del turno. Entonces, ahí es donde ahí es donde como que le batallo un poquito más. Y ahorita lo que he estado haciendo como que para no aburrirme es que termino haciéndolos, eh, los antibiogramas eh como que trato de darme como que unos unos unos minutitos ahí de que hay algunas personas que también están ahí cerc afuera del del del laboratorio. Y como yo tengo una máscara, entonces, en todas maneras puedo hablar con ellos, pues, no es como que contamine las muestras. Y y lo que hago es eso, de que me ponga echar chismecito un rato, <chuckles> me pongo echar el chismecito un rato, empiezo a platicar un poco con ellos así. Ya cuando veo que ya ahora sí que me vuelvo a concentrar dándole a los antibióticos, hago otros 50, ya los dejo ahí, y otra vez me pongo a platicar así. Más que nada es como que el así es como le he tratado de sobrellevar, pero sí me gustaría como que tener un un descansito tal vez para bueno es y no encuentro más que nada como que el momento perfecto para tratar de hacerlo y todo eso. Porque tampoco quiero como que que dejar el trabajo así para un lado, ni tampoco quiero que se me acumule el trabajo y así, pues, como que no encuentro más que nada el equilibrio correcto para tratar de hacerlo.
Ajá. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ah, ya. Ajá. Okey. Okey. Entonces, si entiendo bien, tú tienes, pues, tu jornada de 8 horas que tú tienes que cumplir independientemente de si tra terminas el trabajo antes, o no. Entonces, dices que normalmente si te apuras, pues, sacas tus 200 muestras en un lapso de 2 horas, y digamos que las 6 restantes, pues, te quedan como para tema de ocio. O sea, ¿no es que te pongan a hacer más cosas, actividades adicionales?
Así es. Ah, no no no. O sea, sí termino termino como que mis 200 muestras, y después de eso, eh, te a final de cuentas tengo el el el cargo ahorita de supervisor. Lo que hago es que salgo salgo ahora sí que al al ahora sí que de la cama de la cámara esta. Después de esto voy para la zona de recibo, de checar el que todo está ya bien, y luego, por ejemplo, sí llega algun tipo de camión o algo con mercancía y todo lo relacionado a esto de que pues, son nuevos antibióticos, máquinas, etcétera, eh, me toca a mí recibirlos y que entre cada uno y checar que todo esté bien y todo eso. No es como que tenga las 6 horas de ocio, por decirlo de alguna forma. Uy, estaría superpadre, me la pasara por todos lados dando vueltas. No, después de eso, eh, tengo que ir a otras áreas laborales, eh, a ver, checar qué onda, cómo van pasando las cosas, porque al final de cuentas, eh, soy el supervisor de calidad. Entonces, eh, si sale algo mal o algo así, pues me lo terminan ap ajá, sí. En pocas palabras sí me vienen y me dicen de qué: "Ay, ¿qué onda?, ¿qué por qué pasó esto?, y todo eso. Entonces, eh, la lo que me refería es que, puedo adelantar todo lo o sea, para esto de las de las 200 cajas Petris tengo como que como que 4 horas, entre comillas, dadas así tal cual, de que no te debes de tardar más de 4 horas. Entonces, yo lo hago en 2. Y esas 2 últimas 2 horas, pues sí trato de como que dividirlas un poquito, eh, de si tengo algún pendiente de algun otra cosa y algo así de ese estilo, más que nada.
Ajá. Ujú. Okey. <chuckles> Ya. Eres el responsable. Okey. Ya, okey. Pues, bueno, sí, entonces, ya entendí bien, tienes muchas actividades, o sea, no es solamente lo de las muestras y tienes que, eh, complementarlo con tus tareas de supervisión. Pero bueno, entonces, yo creo que lo que podrías hacer es que, una vez que termines las muestras, a lo mejor sí por, eh, en tu agenda o en tu calendario, sí incluir un bloque que sea un tiempo de break un tiempo de break donde salgas de ese laboratorio, que a lo mejor te despejes, que puedas salir al aire libre a tomarte un café, a desayunar algo, eh, a a despejarte simplemente ¿no? A lo mejor que te puedas tomar unos 15 minutitos, 20 minutitos y después empezar, pues, ya con tus tareas de supervisión. Así como me cuentas todas las actividades, pues, se se escucha que eres súper ordenado, súper organizado, que tienes todo bien cronometrado, que sabes qué hay que hacer en cada momento. Entonces, yo creo que esto es muy bueno porque te da la flexibilidad de meter estos bloques de descanso también en como parte de las actividades ¿no? Y yo creo que es lo que deberías hacer cada 2 horas, tomarte 15 minutos, porque sí es muy importante, como te decía, que que tú te mantengas activo, que te mantengas, eh, alerta, pero ¿cómo vas a lograr esto? Pues, teniendo como un buen descanso. Si estás haciendo una actividad tras otra, tras otra, tras otra, sin descanso, eh, entre estas actividades, pues, la verdad es que va a llegar a un punto en que vas a estar súper saturado, e incluso puedes llegar a cometer algunos errores que sean muy graves para la compañía ¿no? Me comentabas que, pues, tú eres el supervisor y que efectivamente si hay algún errorcito, pues, eh, ¿contra quién se van a ir? Pues, contra ti. Entonces, con mayor razón es importantísimo que te tomes estos tiempos de descanso cada X tiempo ¿No? Te digo, yo, yo te sugeriría cada 2 horas, cada 2 horas y media, que te tomes estos pequeños breaks de 15 minutitos. Entonces, con eso vas a empezar a ver que, eh, te vas a, eh, a mejorar tu concentración, que vas a tener más energía, que vas a ser más productivo y sobre todo, pues, evitar este tema de los errores.
Oye, fíjate que, no lo había visto tal cual eso de que tomarme 15 minutitos tal cual para mí, en eso, en el lugar de es que lo que hacía tal cual era ir a tirar el chisme y todo eso, y en lugar de como que mejorar la concentración, terminaba terminaba empeorando, porque había algunas veces que incluso se me hacía tarde, de que no ter no alcanzaba a terminar algunas cosas y todo eso, y ahora sí que, hasta que ya me volvía a volvía a a a agarrar en cuenta de que decía, de que: "Nombre, la torre me está faltando todo esto, o no he terminado todo esto", y así, ya me entraban como que esos pequeños milisegundos, minutos de de desesperación, de que ya decía de que: "No, se me va a juntar todo y voy a andar batallando", pero sí, fíjate que sí sí creo que tienes totalmente toda la razón relacionado a eso, de que, a lo mejor, esos micro descansos, eh, realmente es lo que me están faltando, porque cuando termino y salgo de la caja y, ahora sí que, de la caja de de antiséptica, eh, después de eso ya batallo, le batallo un poquito más, eh, porque ya no tengo como que tiempo tal cual libre, porque cada que termino algo, me tengo que ir para otra área, y luego tengo que hacer algo así, creo que me voy a empezar a escapar, ahorita que me dijiste de eso, me lo voy creo que algo algo que pueda ser beneficioso es que me termine escapando, y a lo mejor esos 10, 15 minutitos terminen rindiendo mejor en el trabajo y más que nada, pues, ahora sí que, es beneficioso para, pues, sí para todos, de que me termine ayudando a mí, a la empresa, pues, también salen mejor las cosas y todo eso, porque últimamente sí han estado pasando como que unos pequeños problemitas muy seguidos, que ya me ya me llamaron la atención hasta cierto punto, porque últimamente han estado pasándose como que algunas algunas co algunas cosas de la norma de calidad y todo eso, y me dicen de que: "¿Cómo no te diste cuenta?", y yo de que: "Ah, caray, si es cierto, ¿cómo fue que no me di cuenta?, si se ve bien, obvio", entonces entonces dije yo de que: "Ah, ¿sabes qué?, ya me estoy saturando y todo eso", y ahorita que me acabas de decir ot eh, la verdad, sí que este pequeño consejito, la verdad es que, sí me gustó, voy a tratar de aplicarlo, eh, más que nada, para, pues, para tratar de mejorar porque si me siguen diciendo ese tipo de cositas, ahora sí que ya incluso empiezo a peligrar como que el puesto, y batallé mucho para para que me dieran ahorita el ajá, para que me dieran ese puesto, como para descuidarlo por cositas tan simples. Oye, pues, la verdad que, aprecio muchísimo que que hayas tenido el tiempo de escucharme, no había tenido el tiempo como de que platicarlo con alguien, porque hasta cierto punto lo sentía como que un poco ridículo, por decirlo de alguna forma, aprecio muchísimo que hayas tenido, más que nada, eh, la paciencia y nos no haberme juzgado de ninguna forma, y, pues, nada, muchísimas gracias también por los consejitos, voy a tratar de ponerlos en práctica.
Ajá. Si. Ujú. Claro. Para lograrlo. Claro. Ujú. Claro que sí, la verdad es que a mí me dio muchísimo gusto también que platicáramos, hacerte ver, pues, la importancia de estos descansos, que lo tomes como una actividad más, ¿no?, ahora sí que, el descanso no es un lujo, es una necesidad, y tienes que verlo así para que empieces a rendir mejor, para que no te equivoques y para que puedas mantener, pues, este este puesto de trabajo que tanto te que tanto trabajo te contestó te con eh, te costó conseguir, entonces, bueno, eh, te deseo el mejor de los éxitos, mucho ánimo, y tómate esos descansos cada vez que puedas.
Sí, claro.